Да, да, есть такие люди.
Ну, ты хоть думай по чуть-чуть, зачем тебе это, зачем тебе это, зачем а потом это просто валяется. Ну, то есть, ну, я я плохо ся чувствую, если я трачу деньги, а потом это просто не используется. Зачем я это покупала? Зачем? Ну, эти же деньги можно потратить на какое-то удовольствие, нет? Ну
Да, ну, а вот сейчас я ещё начала увлекаться вот этой темой, рассматривая всякие там инвести э, инвестирования. Вот, э, но я уже упала в обморок, потому что я там и и купила, м, на "Бинансе", завела себе аккаунт, купила немножко вот этой всей валюты, начала там это, и я так смотрю, что на 5 долларов у меня стало меньше, чем было вчера на моём кошельке. И я такая уже:" Зачем я это сделала?" Знаешь? Ну, типа, когда растёт- хорошо, но как только начинает падать, я настолько не верю в это.
М. М. Да? А. <chuckles> Ага. Не, ну, это это такое. Это, э, с я думаю, это хорошая идея с маленьких сумм начать как-то вот это учиться. Для меня это какой-то вообще темный лес. Я я даже не вникала в это всё.